No, lavoro come freelance, quindi non ho sai, non ho bisogno di di avere troppi colleghi. Certo che però ho dei collaboratori che all'evenienza quando ho bisogno posso, uhm, sganciare in campo, dai usiamo questo termine. E
Okay, che ti alleggeriscono magari alcune parti del lavoro, immagino.
Esatto, esatto, che poi v vanno ad alleggerire alcune parti del lavoro o oppure magari sì, anche come dicevi per i consigli sono molto importanti, però è importante avere anche una una rete ridotta di di network
Senti, in Italia, uhm, no so, mhmm, c'è la sensazione che la creatività, spesso, venga trattata come u un hobby fatturato no, uhm, in qualche modo, perché non è, uhm, uno di quei lavori che viene percepito come l mhmm, quasi un lavoro vero, che poi è una sciocchezza. Ti è mai capitato di avere a che fare con gente con questa mentalità? Come sopravvivi a quella mentalità e, soprattutto, hai imparato a farti pagare per per il tuo cervello, per le tue idee, non per le ore di di mouse?
Allora io son dell'opinione che quando tu paghi un professionista, paghi per il mhmm, ehm, per mhmm, per la sua conoscenza. C'era un mio professore che mi diceva: "Ehm io vengo pagato per fare una foto 300 €, okay. Eh, però c tu con quei 300 € non stai pagando la la foto, tu stai pagando il tempo, i quindi me i m magari i miei 20 anni d'esperienza, okay, e in quel determinato settore. Ehm, stai pagando il fatto che io per farti una foto professionale con un livello altissimo, ehm, ci metto 2 minuti e quindi c'ho c'ho messo 20 anni per metterci 2 minuti e che quindi il valore il valore di noi stessi lo lo possiam decidere noi." Certo se poi ti vai a piazzare con un uhm, abbastanza fuori mercato, beh, lì, eh diventa diventa un po' inutile. Sì, sì, diventa
Certo. Un altro discorso. Sì, sì, però è un discorso assolutamente comprensibile, è come l'elettricista a cui tu dici: "Vabbè, ma come mi è mi ha chiesto 50 € per avvitare quella vite?" "Sì, mhmm, ma lei sapeva qual era la vite da avvitare? Ecco. No. Io dopo ven eh, io dopo 20 anni lo so e lei sta pagando 50 € perché io so esattamente come e quale vite utilizzare per sistemarle questo impianto e lei no." Quindi ci sta, è assolutamente un paragone chiarissimo insomma. Uhm
Sapevi come dovevi avvitarla? Esatto. E poi sì, in Italia si viene anche un po', sai, bistrattati perché pens sempre che se utilizzi il digitale non stai lavorando. Quindi l l'importante è farsele scivolare addosso e prima o poi ci sarà il cambio di il cambio totale di generazione e
Okay.
questi es continuerà un po' a svanire.